Tu sais, hem heu, récemment, heu, en fait, j'ai je j'ai été, heu, adonné à des tâches, on va dire un peu plus qui demandent un peu plus de concentration. En fait, heu, ça fait suite à une promotion, heu, dans mon travail et j'en suis très content et heu, en fait, heu, je suis dans le de chin in informaticien quoi, dans le monde de l'informatique
OK. OK, je vois. Beh dé bravo pour, heu, cette promotion. Beh dis-moi, dis dis-moi en plus concernant ces ces tâches?
et Oui, beh écoute, merci merci beaucoup, et justement, par rapport à ces tâches là, c'est que, beh, tu sais, hem, heu, comme on dit, hem, heu, ces responsabilités là, elles nécessitent d'intervenir sur des, heu heu, des systèmes, heu, informatiques ou des des des infrastructures qui est un peu qui est un peu plus critique. Ça veut dire que, dès que tu vas quand même, bah, comme un peu les dominos, je pense à un truc très technique, tu vas toucher à une pièce qui est essentielle, ben, ça risque de, heu, casser un peu ton ton petit truc, et même même si bien évidemment, je prends, heu, un peu les, heu, le le le les les sauvegardes, je me prends en avant, j'ai fait attention. Heu, ça peut par exemple s bon avec une erreur, heu, tu sais hein, hem heu, interrompre tes services à des centaines ou des milliers d'utilisateurs ou de clients, et justement les il y dans cette optique là, je c'est vrai qu'en fait suite à cette promotion et ça j'ai laissé un poste vacant tu vois, et ce poste vacant là, bah, finalement il était un peu plus terrain, un peu plus technique, il est il est vraiment orienté, heu, tu sais utilisateur client, heu, il y avait vraiment un contact humain un peu plus un peu plus alors que là, le mien il est plutôt dans l'administration, et heu, ben, là en fait, je suis un peu entre les 2 chaises. C'est-à-dire que je suis un peu frustré, parce que j'ai quand même des tâches de l'ancien poste à faire, le temps qu'on recrute et j'ai du mal parfois à me concentrer, ou d'être un peu plus clair mentalement sur ces tâches là, heu, pour ne pas faire d'erreurs.
OK. Logique. Mmh mh. Bien sûr. Mmh mh. Ouais, je vois. D'accord, je vois. Je comprends ta situation. D'après, heu, ce que j'ai compris, tu aides un petit peu dans une période de transition, parce que tu passes sur un nouveau poste, mais en même temps jusqu'à ce qu'il y a un recrutement pour ton ancien poste, tu dois aussi assurer un petit peu les 2. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est entre l'administratif et le côté technique?
Oui exactement c'est ça, c'est-à-dire que, heu heu, donc même si on avait quand même anticipé ce côté-là hein, c'est c'est toujours au au sein du même, heu heu, département et du même service que j'ai eu cette promotion, qui m'a fait passer maintenant pour un ingénieur. Mais pour autant, heu, l'ancien poste et ben, heu, il est vacant et il s il il servait un peu tu sais de muraille ou de filtre à à ceux plus haut, et donc l le li le travail actuel c'est plutôt finalement, heu, l'administration, du pilotage de projet, de l'encadrement de personnes. Alors que l'ancien comme je t'ai dit, c'était vraiment un peu plus technique. Mais pour autant, on doit quand même le faire le temps de recruter et d'ailleurs ça fait partie heu une de mes tâches avec mon chef, c'est de, heu, recruter cette nouvelle personne et mais tu vois ce ce côté-là un peu où t'es entre les 2 mais pas vraiment?
OK. Bien sûr. Ah OK, je vois. OK, et dans ton cas, du coup, d'après ce que je comprends la, mmh, la difficulté ou un petit peu le challenge que tu as actuellement, c'est donc d'assurer des nouvelles tâches parce qu'avant tu te concentrais sur tout le sur le côté technique, et aujourd'hui tu as, à la fois la tâche de recrutement de, heu, administratif et cetera. Est-ce que tu dirais que ces nouvelles tâches, c'est ce qui te cause un petit peu plus de de défis, on va dire, et qui a un peu tu as peut-être un peu plus de mal à aussi mêler les 2 choses à la fois? L'ancien poste technique que tu dois assurer jusqu'au remplacement, au recrutement et heu, en même temps ces nouvelles tâches que tu ne faisais peut-être pas avant?
Mmh. Oui. Alors, mmh, j'ai pas vraiment de mal sur une nouvelle tâche. Justement, j'ai j'ai quand même toujours été quelqu'un de productif, et justement, d'où la promotion entre mes compétences, et ce que ce que j'avance. C'est que ça a quand même plu à la direction et que que que je laisse quand même des traces, et qu'il y a quand même u u une trace de mon travail. C'est c'est plutôt, ouais, comme tu dis, le côté où, bah l je pouvais pas être à 100 % sur le nouveau job, et de toute façon l là, comme je t'ai dit, tout le monde est au courant, et heu, on le reproche pas, hein, on me reproche pas de de pas assez, heu, entre guillemets, «travailler» ou pas, mais c'est, heu, c'est un peu ce ce cette frustration de se dire, mais, tu vois, j'ai un nouveau job où je pourrais être à 100 % et faire des trucs, heu, des projets, des trucs vraiment cool que j'aime, moi, beaucoup. Mais là, je dois reprendre un peu des tâches de mon ancien poste, que j'aimais aussi hein, mais, heu, pour moi, c'est un peu du passé. Mais pour l'instant, il faut jongler un peu entre les 2 et d'être un peu un peu par ci, un peu par là.
OK. Je vois. Mmh mh. Ah OK, bah désolé déjà que tu passes par, heu, une phase de frustration, hem, il y a pas de raison que ce soit pas temporaire puisque vous tu me dis que vous êtes en en phase de recrutement, d'ailleurs tu participes à ça, donc, heu, ça n ça ne peut être que transitoire donc, heu heu, pour te rassurer un petit peu. Mais après concernant, heu, vraiment cette, hem, disons cette implication que tu ne peux pas avoir à 100 % dans ton n dans tes nouvelles tâches. Heu, disons que, mmh
Mmh mh. Mmh. Mmh. Mmh mh.
Comment pourrais-tu décrire, heu, ton ta clarté mentale? Est-ce que tu sais souvent on dit que le fait de faire du multitâche, le fait d'être, heu, passé, heu, d'une tâche à l'autre parfois qui n'ont rien à voir, bah, au final on on finit par, hem, perdre de l'efficacité sur les 2 tâches. Alors qu'on pense, heu, être, heu, aussi efficace sur les 2 et puis, c'est peut-être mieux de pouvoir se focaliser que sur 1 tâche qui est plus, hem, heu, plus cohérente on va dire. Est-ce que toi tu ressens ça? Le fait de trop basculer entre une tâche et une autre de façon trop, heu, hem, trop, heu, disons rapide ou trop courante, et de façon, heu, pas forcément, mmh, pas forcément, heu, souhaitée?
Mmh. Et Oui, non, mais en alors, heu, tu tu as tu as raison, hein, c'est que, heu, là, heu, c'est c'est une phase, heu, encore une fois transitoire. Je sais qu'en fait là c'est vrai que c'est une accumulation, et là, on est dans la la la le dernier rush d'hiver ou en tout cas hivernal avant la l la nouvelle année. Il reste même pas, heu, 10 jours avant les vacances, heu, même pas 9 ou 8 jours finalement. Heu, les vacances d'hiver, on va pouvoir souffler, mais là, c'est vraiment le rush entre la clôture d des budgets 2025, et cetera. Et en même temps, heu, en ce qui concerne, bah, la clarté et oui, comme je disais, je veux dire je sais que c'est c'est qu'une question de temps puisqu'on a quand même énormément avancé et normalement d'ici, heu heu, courant janvier, heu, c'est bon ça devrait être acté puis il y aura le côté un peu tran heu, tuilage et formation mais ça sera pas compliqué. Et heu, par rapport à ce que tu me dis, heu, bah, je me sens quand j'ai j'ai quand même cette clarté, mais c'est vrai que dès que tu en fait, tu tu tu passes du par des tâches de l'anciens où tu es, heu, une 1/2 heure, 20 minutes sur certaines, heu, résolutions d'incidents, de problèmes, et que là les nouvelles tâches elles nécessitent quand même au minimum, mais je te dis bien au minimum 1 à 2 heures dans laquelle tu vas devoir te poser et et comprendre un peu toute cette arborescence et cet cet écosystème pour pouvoir agir et ne pas avoir de mauvais impacts. Bah, c'est sûr que ça ça c'est c'est assez difficile et que tu sautes de l'un à l'autre, dès que tu veux reprendre le fil de de la tâche, heu, qui est exigeante, bah, c'est un peu plus compliqué, tu dis: «Bon, attends où j'en étais», malgré les notes, malgré tout ce que tu prends, hein! C'est c'est c'est un peu ça et je sais que c'est hep et c'est encore une fois exceptionnel, mais j'imagine peut-être que, heu, il y aurait des petites techniques, heu, même aussi comment dire? Des techniques transitoires pour pouvoir, heu, un peu accu heu heu heu, t tanquer ce truc-là.
Mmh mh. Bien sûr. OK. Moui. Je vois. Bien sûr, bah, déjà c'est très bien d'avoir cette vision, de te dire qu'il va y avoir un recrutement rapide et déjà, dès janvier, a priori, bah tu pourras te focaliser à 100 %, heu, sur ta nouvelle tâche. Donc, heu, déjà c'est une visualisation que tu peux déjà te faire, c'est une, heu, bonne technique de te de t'imaginer déjà que tu seras dans les conditions optimales, assez rapidement. Dans quelques semaines, heu, tu pourras te concentrer à 100 % sur, heu, sur ce qui est le la gestion de de l'écosystème et de et puis, heu, toute la partie un peu plus complexe, que maintenant tu es en train de jongler entre les 2 tâches. Donc faire cette visualisation là, ça peut déjà te rassurer, parce que tu sais que dans quelques semaines tu vas pouvoir avoir cette, heu heu, c cette, hem, ces conditions optimales. Est-ce que ça te rassure d'y penser? De te dire que voilà c'est tan c'est transitoire et très rapidement, heu, tu n'auras plus à jongler comme tu le fais actuellement?
Mmh. Ah oui, clairement. C'est vrai que c'est c'est, heu, c c'est un peu, heu en tout cas merci beaucoup pour ce que tu me dis. Tu tu me conseilles. C'est vrai que ça peut énormément aider. En tout cas, finalement, en fait, c'est un peu, heu, psychologique. C'est-à-dire que bah mmh, le fait de de de m de me rassurer moi-même et de dire: «Oui, de toute façon, heu, d'ici, heu, 10 jours on est en vacances, tout va bien se passer», heu, là, il y a aucun problème. Encore une fois, tout se passe très bien. Mais c'est vrai que tu et je sais que voilà, heu, 2026 heu, on commencera de de de d'un très bon pied et qu'on pourra enchaîner sur des très beaux projets et que là, voilà, c'est un côté. Mais c'est vrai que j'ima j je me dis que peut-être il y a une possibilité de, tu vois, un peu s'organiser, même là, ces ces 10 jours restants et de pouvoir un peu plus, tu sais, heu heu, prendre cette petite pression et que voilà t tout se passe en douceur, quoi.
Mmh mh. C'est ça. C'est ça. Bah, je pense que c'est la meilleure chose à faire et autre chose qui pourrait peut-être t'aider, alors à toi de me dire si tu as la possibilité de le faire ou non. C'est vraiment d'essayer de séparer, d'une certaine façon, heu, les tâches de ton ancien poste et les tâches, heu, futures que tu auras, enfin, que tu as déjà mais que tu auras après à 100 %. Alors dans quel sens? C'est-à-dire, heu, pour te donner un exemple très concret, alors à toi de me dire si c'est applicable ou pas à ton cas. Par exemple entre 8:00 et 10:00 du matin uniquement des tâches concernant ton nouveau poste et entre 10:00 et 12:00 par exemple, uniquement les tâches concernant ton ancien poste. Est-ce que tu peux séparer, heu, les tâches comme ça, de façon à ne pas avoir, heu, un petit peu à jongler de façon permanente entre les 2 te
Mmh. Mmh. D'accord. Mmh mh. Ah oui. Ah ouais. C c c'est vrai que c'est une très bonne idée, parce qu'en fait, heu, nous on est, hem, juste avantagés ensuite de pas travailler les week-ends, de pas avoir d'astreinte, heu, mais je sais que je sais qu'il y a, voilà, une partie des collègues qui sont là le week-end justement, qui travaillent et du coup, dès que nous on arrive, heu, lundi, heu, bah on arrive un peu après la guerre, l alors pas tout le temps hein, parfois, ça se passe très bien, heu, mais c'est vrai qu'il y a eu s'il y a eu des incidents le week-end, on va récu on va voir un peu tout qui s'est accueillé, tout ce qui s'est passé, heu et v et voir comment avancer, et c'est vrai que réserver par exemple les créneaux du lundi matin, en tout cas prendre même de toute la matinée du lundi, ça permettrait en fait, finalement de filtrer un peu tous les trucs qui sont passés. Résoudre un peu tous les petits, les le les choses à droite, à gauche pour que je sois finalement en fait, heu, tranquille. Par exemple, heu, toute l'après-midi, après avoir mangé, heu, par exemple à au déjeuner et heu, pouvoir, heu, me concentrer justement et et être vraiment clair dans ma tête, sans me dire: «Ah on va peut-être me déranger, peut-être que ça on va m'en parler et cetera». C'est vrai que ce côté-là, ouais, il est il est très intéressant.
OK. Mmh mh. Bien sûr. Bien sûr. Super bah content si ce conseil puisse s'appliquer pour toi et si ça peut t'aider. Puis je vais aller un petit peu plus loin dans le conseil, tu peux encore l'optimiser encore plus. Selon les personnes, certaines personnes ont plus d'énergie le matin ou d'autres plutôt l'après-midi, tu peux justement optimiser le moment où tu vas, heu, faire les tâches qui te demandent plus de, heu, plus de capacités mentales. Tu me parlais de la gestion de l'écosystème et autres, donc peut-être que si tu es, toi, plus le m du matin, tu as plus d'énergie le matin et bah peut-être les, heu réserver ce créneau là pour ces tâches plus complexes. Par exemple hein, qu'est-ce que tu penses de de cette optimisation de de ton planning?
Mmh. O oui, c'est vrai que je pourrais, heu, inverser les tâches. Moi, je je j'ai vrai q c'est vrai que j'ai pas vraiment de difficulté de l'après-midi ou le matin, même si le matin, j'ai t j'ai quand même beaucoup d'énergie. Mais c'est vrai qu'en fait, finalement, vu qu'on a certains services qui ouvrent un peu plus tard en matinée, ce serait plus pratique, heu, d'intervenir, heu, le matin ou de de de de de de contacter les personnes le matin, avant que les services on va dire s'ouvrent. Donc, heu, c'est cette fois ça me parait c'est quand même une bonne idée et surtout, heu, tu vois ce côté-là de, heu, d'optimisation. Mais c'est vrai que c'est c'est en tout cas c'est pas mal, heu, par rapport à tes conseils. Merci beaucoup en tout cas pour l'aide et le soutien que tu m'as apporté. Déjà là, comme je me sens beaucoup mieux et et j'apprécie vraiment tes conseils. En tout cas c'est certain que je les appliquerai, heu, bah dès demain matin.
Mmh mh. Bie Mmh mh. Bah avec grand plaisir. Je suis content si les conseils, heu, te sont utiles et que tu pourras les appliquer. En espérant justement que ça puisse te t'aider dans cette phase de transition et puis rassure-toi, très bientôt, tu pourras te focaliser à 100 % sur ton nouveau poste.